Ừm. Mình thấy cũng rất là hợp lý đó. Cái cách này, gọi là, mình chưa bao giờ nghe đến. Bây giờ nghe bạn chia sẻ thì, ờ, ờ, có thể là mình sẽ thử xem sao. Mình cũng hy vọng là nó nó có thể giúp cho mình có thể là phối được nhiều đồ để mà mình tận dụng những cái đồ mà mình đã mua rồi đó bạn, cho nó đỡ bị phí. Ờ, hợp lý nè. Ừm.
Ừm hưm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, thì đó, mình thấy cách đó là ô kê. Còn một cái cái cách nữa đó là bạn áp dụng cái quy tắc, tức là cái quy tắc 24 giờ đối với mấy cái món đồ, mấy cái món phụ kiện quần áo mà nhỏ nhỏ á. Thì sau khi mà bạn cho vào giỏ hàng á nha, thì bạn chờ 24 giờ sau là bạn xem á là hoặc là bạn bạn cho vào giỏ hàng nhưng mà sau đó 24 giờ bạn quay lại, thì bạn suy nghĩ là bạn có thực sự cần cái món đó nữa hay không? Đối với những cái món mà có giá trị nhỏ, mấy cái món phụ kiện nha. Còn đối với những cái bộ quần áo á, cái bộ quần áo thì bạn hãy cho cái quy tắc là, ừm, 2-3 ngày, tức là tầm khoảng 48 tiếng tới 72 tiếng đi. Đó, thì những cái bộ quần áo mà đi đám tiệc á thì bạn cứ cho vào giỏ hàng, bạn để đó đi. Bạn hay mua hàng Lazada, đúng hông? Thì bạn cứ để vô giỏ hàng đó thôi. Đấy, rồi sau đó tầm khoảng 2-3 ngày sau, nếu mà bạn vô lại vỏ hàng và bạn cũng thấy trong đó mà bạn nghĩ bạn suy nghĩ lại là mình có thực sự cần cái món đó nữa hay không? Đấy, thì vô tình trong cái khoảng thời gian mà bạn chờ đợi như vậy thì cái đầu óc của bạn lúc đó là cái cảm giác hưng phấn và cái d cảm giác phấn khích để mà mua quần áo lúc đó nó cũng đã vơi bớt, nó giảm bớt rồi, nên là thành thử nó sẽ giảm cái thói quen mua sắm bốc đồng của mình. Đó, bạn thấy cách đó được hông? Ừm hưm. Ừm.
Ừm. Sao? Quy tắc hai mươi bốn giờ hả? Ừm. Mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đồng ý. Ừm. Cũng hay đó bạn. Ừm. Nhất trí. Ừm, hay nha. Giống như cái cách này giống như nó nó tiết chế mình lại bớt để cho mình, gọi là, kiềm chế lại bớt trong cái vấn đề là ham muốn đúng, ừm, ham muốn mua đồ, đúng rồi. Đó, mình thấy cái cách này cũng rất là hay. Tại vì, à, thật ra ừm, đó. Ờ, mình mình sẽ áp dụng, mình cũng, ờ, nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp để cho mình, gọi là, tiết chế bản thân mình được, chứ bây giờ chưa tìm ra cách thì cái cái này mình thấy nó rất là hiệu quả nè, để mình thử xem sao ha bạn. Cảm ơn bạn nha! Ừm.
Đúng rồi! Đúng rồi! Kiềm kiềm chế, kiềm chế lại cái cái sự, à, ham muốn mua sắm của mình đó, đó. Đó, thì bạn cứ áp dụng là ừ. Ừ, ừ. Ừm. Ừ. Ô kê, thì đó bạn cứ áp dụng, thứ nhất là cái tủ quần áo mình lựa lại nè, thứ hai là mình cho vào giỏ hàng nhưng mà mình đừng có bấm đặt hàng liền, mình cứ để đó đi, tầm 1-3 ngày so với những cái món từ món nhỏ, món lớ món giá trị nhỏ, giá trị lớn. Thì bạn coi thử coi sao, đó.
Ừm. Được. Ừm.

Đẹp! <laughs>
Đẹp, đúng hông? Ừ, đẹp nhưng mà sao bạn hổng mặc?
Tại vì á nó không có phù hợp bạn. Ờ.
Ừm, à. <laughs> OK, tức là khó khó phối đồ hay sao bạn? Bạn chia sẻ thêm với! Ừ, ờ.
Như vậy nè, ừm. Đúng, đúng, đúng. Kiểu giống như là, thường mình á, thì, à, gọi là, lâu lâu mình mới đi đám đi tiệc một lần. Đó, rồi thường ngày á, thì mình chỉ là mặc những cái đồ để mà mình đi, a, đi làm thôi bạn. Mặc cái trang phục, ừm, gọi là, công sở thì rõ ràng mình đâu có thể nào mà thay đổi như con tắc kè được. Nó phải có cái sự chu chuyên nghiệp đó. Đó, cái thành ra là đôi khi mình mua cái bộ đồ đó, mình nghĩ là mình sẽ đi đám đi tiệc được. Hoặc là thậm chí đôi khi mình mua cái món đồ đó nhưng mà mình chưa hình dung được là, ờ, phối nó như thế nào, bận ưm, mặc nó ra sao nữa. Đó, cái cái thành ra là, ờ, ừm, cái lúc mà mình mua thì mình cảm thấy, ờ, mình rất là vui, mình mua thôi. Chứ để mà khắc phục được cái cái cái vấn đề này, mình mình cũng đã nghĩ tới cái hướng đó rồi nha, nhưng mà chưa có cách nào để khắc trơn á bạn.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừ. Ừ. Ừm. Ừm. Ờ, tức là ba mươi phần trăm ba mươi, 40% là đồ đẹp nhưng mà khó khó mặc là do là hổng biết mặc dịp gì với lại khó phối đồ. Đi làm công sở mà mặc mấy cái bộ mà như đi đám tiệc thì nó hơi lố, đúng hông? <laughs> Ừ, ừm.
Đúng, đúng. Đúng, đúng. Đó, đúng rồi. Đó, cái thành ra là mình cứ ơ, bây giờ đem ra bỏ á, thì nó tiếc quá. Đồ mới mua mà, đồ đẹp mà, bỏ uổng lắm. Đó, rồi bây giờ á, là cứ để ở đó, để trong tủ nó chiếm diện tích nè. Rồi mình cứ, gọi là, rồi mình lướt thấy thì mình lại mua. Mình cứ lướt thôi, thấy thì mình lại mua nữa, thì cái cái số lượng mà cái đồ mà nó nó, gọi là, mình mua mà mình sử dụng được á, thì cũng có nha chứ hông phải hổng có, nhưng mà vẫn có những cái bộ đồ mình mua mà nó ít khi mặc lắm.
Đúng rồi, ừm. Ừm. Đúng rồi.